Assolutame
Quindi ho ho trovato la tecnica, ho scelto la strategia e mi sono o ehm, ho mi son dovuto impegnare per portarla avanti regolarmente. Quindi, non ti nascondo che all'inizio è stato abbastanza dura. Grazie alle sveglie sul telefono, grazie alla determinazione, son riuscito a portare avanti questo processo.
Mh-mh. <chuckles> A portare avanti il processo del combattere quello che è stata sicuramente ehm, questi blocchi che ti hanno portato non poco disagio, credo. Ehm, è calato anche, ehm, non solo lo stress, ma credi, ehm, che siano calate anche tutte quelle cose che in qualche modo inficiavano la tua tranquillità? Non solo lo stress lavorativo, ecco, parliamo proprio di stimoli esterni.
Esatto. Eh sì, sì, esatto, perché questa ritrovata, ehm, se possiamo dire fra virgolette, "giovinezza", questa ritrovata energia ecco, esatto, questa ritrovata energia mi ha portato a riscoprire anche quei momenti di vita sociale che, un pochino, si erano lasciati a persi, si erano persi, esatto; abbiamo abbiamo ricominciato a rivedere parenti che magari vedevamo raramente, siamo andati magari in qualche viaggetto in più, perché quando c'è più energia poi anche la fantasia riprende in pieno, no: "Facciamo quello, no guarda co" ecco, esatto. E quindi anche un pochino di vita sociale con vecchi amici, siamo riusciti magari a rivederci. Stesso con i colleghi della palestra, quindi abbiamo anche creato delle nuove sinergie, non solo alimentato quelle che già erano esistenti.
Certo, no, ma chiamiamola sicuramente così. Si erano perduti. Mh-mh. Certo, ti viene anche più voglia, ovvio.